Mhmm, per me o c'eran delle cose fritte pesantissime, non mi ricordo delle polpette che non volevo mangiare o 'sta cose col pesce per me sapeva in poi di sapone. In realtà parlando con un'altra persona mi ha detto: "Sono andato anch'io, è vero", adesso non lo so, bah.
Mh. Mh-mh, mh. Mh-mh. Mh, invece per dirti in Messico, uhm, la differenza rispetto comunque alla cucina italiana vabbè, sostanziale.
Poi Sarà molto speziato penso in Messico, no?
Mhmm, dipende quello che vuoi, però trovi un po' di tutto. Considera che il Messico è un po' l'Italia dell'America, cioè loro in America mangiano peggio che in Messico, okay, però in Messico è come se mangiassero bene rispetto agli americani, no, per noi non c
Mh. Mh. Sì, sì, sì. Eh, in Messico mi piacerebbe, cioè, de mhmm, mi piacerebbe vedere il Messico, sai, andare in Messico, assolutamente sì.
Bello. Eh, spacca è bello. E lì si mangia bene in realtà, cioè se tu prendi dei prodotti non processati al supermercato e ti cucini da solo oppure vai da messicani stessi o in posti giusti, eh, mangi bene, capito? Cioè le cose so s ehm, dip mh.
Sì. Mh. Mh. Ma cosa mangiano di più? Perché la cucina messicana l'ho provata in Italia e sono sono tacos con la carne e 'ste cos
Mh. Eh, ma non è difficile che Sì, tacos. Pure zuppe, uhm, ehm, nachos, cioè se sarebbero tipo sì, i le patatine quelle triangolini, col pollo, avocado. Ne non è male, però ecco, una cosa che va fortissima sono le patatine. Sai quelle in busta?
Mh. Sì, sì, sì. Sì, si, sì, lo so, son sì, sì. Mi ricordo, okay.